Dis-moi, est-ce que tu pourrais me m'expliquer un petit peu ce qui fait, heu, selon toi une bonne histoire?
Alors de but en blanc, il y a il y a il y a plusieurs choses, mais de but en blanc, je dirais que c'est un bon méchant.
Un bon méchant. Ah d'accord, OK, donc il faut qu'il y ait un méchant dans l'histoire, alors?
Alors, heu heu, pas forcément, il va ah quoique, est-ce qui est-ce que je pourrais citer une histoire où il y a pas de méchant ou qu'il y ait pas un une opposition à un moment ou à un autre? C'est difficile, hein, honnêtement c'est difficile. Heu, je pense que l'être humain adore, heu, ce combat du bien contre le mal, qui est millénaire. Heu, mais en tout cas, b comme la majorité des histoires il y a un méchant, je dirais que oui, c'est toujours le méchant qui porte une histoire, oui.
<laughs> C'est pas faux, oui. Mmh mh. D'accord, OK, très bien. C'est c'est intéressant comme, heu comme théorie.
Ben, en fait, si le méchant est pas, heu heu, bon, c'est-à-dire s'il <chuckles> s'il est pas bon, si s
Mmh mh, il faut qu'il soit intéressant, quoi.
ouais et s'il représente pas une menace suffisante, en fait, le héros le héros est toujours une réponse au méchant, en fait. C'est jamais le méchant qui est c'est jamais le le le méchant qui est une réponse au héros, parce que c'est le méchant qui arrive et qui perturbe, heu, le le la vie d'un village ou d'un univers ou peu importe, donc en fait, si c'est pas une vraie menace
Mmh mh. D'accord. Oui. Ouais, d'accord. Mmh mh.
bah, le héros il paraît lisse, bah, oui, enfin, le héros, i il a pas vraiment une quête à faire, c'est plus ou moins facile. Si demain, heu, heu, Star Wars se finissait par, heu, Dark Vador qui, en fait, prend un coup de de de de blaster, heu, au bout de la 5e minute, bah, en fait, il y a pas de trilogie, il y a pas il y a rien, il se passe rien, quoi.
Le héros sera pas un héros. <chuckles> Oui. Oui. Mmh mh. N ouais. D'accord, OK. Oui, oui, je comprends et heu, c'est c'est quelque chose donc heu, pour toi qui, heu qui est vraiment universel, en fait. Le le le fait, heu, que, beh, finalement, qui au centre de l'histoire, il y ait toujours un méchant.